Tabii ki, tabii ki elimden geleni yaparım bunun için. Eee şimdi şöyle, anladığım kadarıyla sen bir makale yazdın ve bunu bir dergiye gönderdin, eee, ama oradan sana dediler ki, işte, bu ay için çok fazla, eee, halihazırda kabul ettiğimiz, eee, makaleler, yayınlar var ve şu anda o yüzden, eee, yayınınızı yayımlayamıyoruz. Peki, ya bir şey sormak istiyorum burada çok kısa. Eee, bir sonraki ay tekrar gönderebilir misin, yoksa hani bunu sonraki ayda kullanalım şöyle şöyle yapalım diye bir bilgi verdiler mi yoksa sadece bu muydu verdikleri cevap?
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Ya bu özel bir sayısıydı, eee, derginin ve bu özel sayısına yönelik bir şey hazırlamıştım ben de. Aslında hazı hazırlanmıştım, bayağı bir uzun emek yani, eee, emek yani b b takip tabii bir birtakım düşünceler geliyor insanın aklına yani bu düşünceleri, işte, yazıya dökmek falan, hani, bunlar çok uzun, eee, işler o oluyor ve, hani, eee, yazdığım makale de İngilizceydi ve, hani, eee, tabii, yani, kendi ana dilinin dışında kendini ifade etmek de tabii, eee, zorlu olduğu için herhangi başka bir dil yani bu İngilizce olmak zorunda değil. Eee, b b bütün bu aşamaları geçtikten sonra <smacks lips> gönderdiğimde, red yediğimde, hani, bana herhangi bir şey, bir yol göstermediler yani, hani, bir dergiyi işaret etmediler ya da, işte, hani, evet bu bizim dergim yani, biz çok fazla başvuru aldık ama, işte, bir sonraki sayımızda bunu yayınlamak isteriz, diye bir geri dönüş de olmadı. Eee, dolayısıyla ben böyle bir, eee, bu başarısızlıktan sonra hakikaten yeniden deneme konusunda çok büyük çekincelerim var maalesef ve çok, eee, müthiş demoralize olmuş durumdayım.
Anladım. Pek tabii. Anladım. Kesinlikle. Hı hı. Anladım. Evet. Anladım. Evet ,haklısın.